ค่ะ เรามีเรื่องจะมาปรึกษานิดหนึ่งอะนะคะ คือตอนเนี้ยค่ะ อ่า เริ่มหันที่จะมาออกกำลังกายมากขึ้น คืออย่าเรียกว่ามากขึ้นเลย ก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยอะค่ะ แล้ว ก็ อ่า อยู่มาจนแบบว่าชีวิตก็อายุ ไปพอสมควรแล้วอะเนาะ แล้วตอนเนี้ยค่ะ พออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ย มันก็มีพวก ๆ เอ่อ โรคภัย โรคประจำตัวอะไรต่าง ๆ นานาเนี่ยถามหาแล้ว แล้วกระดูกกระเดี้ยว อะไรอย่างงี้ มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะนะคะ มีปวดเข่า ปวดหลัง เราก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ จะปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแหละ ต้องหันมาออกกำลังกาย แต่ทีเนี้ยค่ะ ด้วยความที่ชีวิตอะมันเคยชินกับการทำอย่างอื่นมาตลอดชีวิตอะ ทั้งทำงาน ทั้งทำงาน เอ่อ ที่เป็นการหารายได้ งานหลักงานเสริม เนาะ การดูแลลูก การดูแลบ้าน ดูแลสามี อย่างเงี้ยค่ะ หลาย ๆ อย่างปนกันเนี่ย เรื่องออกกำลังกายเนี่ยไม่เคยอยู่ในโปรแกรมชีวิตเราเลย ทีนี้พอมาเริ่มทำอะค่ะ อ่า ก็พอจะทำได้บ้างเป็นบางวัน แต่ว่า อืม ยังไม่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ย อะ 2-3 วัน 4 วัน มี มีงานเยอะ หรือว่ามีธุระต้องทำนู่นนี่ ก็จะไม่ได้ออกกำลังกาย แล้วบางทีอะหายไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะ กว่าจะได้กลับมาออกอีกครั้งหนึ่งอะ ทีนี้เราก็เข้าใจว่า การออกกำลังกายที่มันไม่สม่ำเสมออะ บางทีมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไรอะค่ะ ก็เลยอยากที่จะฝึกรักษาความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายให้ได้มากกว่าเนี้ยอะค่ะ
อือ อืม ที่เนี้ยเท่าที่ฟังมาเนี่ย อุปสรรคเนี่ย ก็คือเป็นเพราะว่ามีงานเยอะใช่ไหมคะ? ทำทั้งงานหลัก งานรอง เออ ก็เลยทำให้รู้สึกว่า รักษาความสม่ำเสมอได้ยากใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็คือ จ จริง ๆ อะ มา มันใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยไปกับการทำงาน แล้วก็การดู แล บ้าน ดูแลครอบครัวเนี่ย ไป เกือบทั้งหมดแล้วนะคะ แล้วก็ต้องพยายามเจียดหาเวลาเนี่ยมาออกกำลังกายค่ะ มันไม่ใช่เวลาที่เราเหลือเฟือ ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วอะค่ะ
อา เข้าใจ อืม